あ、そうですよね。FIRE のために。え、うん。
ね、そう、それでお金を貯めて、で、貯めたお金をあの、株とかそういう投資に回してみたいな感じでやってきて、あのお金を貯めてったんですけど。あの、そのよいその生活自体が私、結構楽しくやってたんですよ。
うん。 あ、投資にね。はい。うん、ふん。 はい。 うん、ふん。 ええ。 あ、なるほど、お好きだったんですね、目標に向けてお金を貯める。うん、ふん。
そうなんです。そのなんかね、そう、例えばスーパー行って、あの20%引きのお肉とか見つけたら、あ、これでちょっとあの、食費抑えられるとか、なんかそういうところにすごい喜びを感じていて
ええ。 うん、ふん。 うんうん。 ああああ。 なるほど、じゃあ、節約してお金を貯めるのが好きだったんですね。うん、ふん。
そうなんですよ。ね、だから、ね、実は、あの、月の支出で言うと
はい。
あの、家賃込みでしちはちまんぐらいでけあの、生活してたんですよ。
ええ。え？ え？えへ。え、すごいですね。そんな、うーん、なかなかもう食費だけでね、結構行っちゃいますし、もう都会とかだともう家賃だけでね、7、8万行っちゃいそうですしえ、すごいですね。<chuckles> うん、うーん。
<laughs> そうですよね。 そうそう、なんかね、その、そこの数字だけ聞くと、ね、なんか極貧生活みたいな、なんかね、すごい辛そうっていう風に思われてしまいがちなんですが、ま、個人的には全然そんなことなく、結構楽しくやっているんですよね。
うん。 <laughs> ね、ちょっと。<laughs> うん、うーん。 はい。 うーん。 あ、そうなんですね。うんうん。それでうんうん。
そうそうそう。で、まあ、そうやって、じ個人ぬ的には楽しくやりながら、お金も貯めて、まあ、その結果FIREも達成してっていうんで、まあ、いすごい順調ん、ね。
ええ。 はい。 うんうん。 ね、満たされてるように見えますけれども。<laughs> うん。
ね、そこまではすごい順調なんですけど。
うん、ですよね。<laughs>
も、いざFIREを達成してから、こっからがちょっと問題で
うーん。 はい。